Ah. Mh. <chuckles>
Che è un'accoppiata veramente fotonica, che attualmente faccio ancora a distanza di anni, e infatti mi piace sempre ricordare quel momento. Ma la particolarità di mia nonna era che lei mi spezzava, i cracker di solito il crackers si spezza in 2 no?
Sì. Mh-mh. Sì, sì, sì, esatto.
Lei me li s mi spezzava in 2 e poi il quadrato in 4, quindi mi faceva tutti dei bocconcini piccolini, e si divertiva proprio a mettermeli tutti sul piattino.
Eh? Ah, oka Ah, quindi erano dei mini crackers creava.
S sì, ma era una cosa veramente cioè, pur di di farmi mangiare magari 2 pacchetti, perché anche lei sapeva che non mangiavo tanto a alla mensa, e quindi, uhm, probabilmente anche mamma che diceva: "Falla mangiare, mi raccomando."
Sì. Sì. Eh, certo. E quindi
<chuckles> E insieme a questo mi dava anche il succo.
quindi ti è rimasta questa cosa? Cioè, tu al giorno d'oggi ancora
Tantissimo, sì. Anche perché, uhm, vabbè, a parte l'essere buono, però alla fine non è neanche così cioè parliamo di marmellata e crackers, magari a adesso vado a comprare i crackers un attimo quelli, uhm, un po' più sani. Mhmm, marmellata utilizzo quella ovviamente 100% frutta, senza zuccheri aggiunti. Ai tempi non lo so nean
li consumi? Mh. Sì, okay. Okay, quindi diciamo hai modificato un attimo la qualità, possiamo dire, però mantenendo sempre quello che è poi la base?
Esatto. Sì, tra l'altro va lei mi dava anche il succo, quindi effettivamente era una bella botta di zuccheri se ci pensi. E
Ah, ecco <chuckles> diciamo che ti saziava.
Sì, tra l'altro me lo dava o a o albicocca o pesca, perché sono quelli che attualmente bevo ancora, perché tipo la pera non mi è mai piaciuta.
Mh. Okay. Ah, a me il contrario. <chuckles> <chuckles>
Okay, effetto. Ehm, e però mi ricordo che questo era legato al fatto che io guardavo i miei cartoni preferiti nel pomeriggio <tsk> e ce n'erano 2 o 3 di fila che mi piacevano tanto, oltre a Dragon Ball dopo pranzo. Però okay. Dragon Ball era dopo pranzo, quindi effettivamente quello succedeva tipo al sabato, ma durante la settimana io ero a scuola a pranzo, quindi alle 4, quando uscivo, andavo a casa e mi preparavano la merenda, carinissimi.
Ah-ah. Okay. Mh. Certo, eh, ti chiedevo quali erano infatti. Okay. Mh. Sì. Mh. Quindi era proprio il tuo momento, diciamo, cioè lo aspettavi, si può dire?
Sì, sì, esatto, perché poi la nonna mi teneva compagnia, ma soprattutto mi ricordo proprio lei che prendeva in mano questi crackerini e me li preparava. Quindi, io la osservavo con la bocca aperta, tipo stralunata, come <chuckles> se facesse chissà che cosa.
Eh. Mh. <chuckles> E senti, e quando magari, non lo so, ci ripensi adesso, no, quando ti prepari te adesso, da grande, questi cracker, cosa ti viene in mente? Cioè, la prima cosa proprio
Mh.